โอ้โฮ เมนูที่อันดับต้น ๆ เลย แล้วก็เป็นเมนูที่บ้านหนูชอบกินเสียด้วยนะคะ ก็คือเมนูผัดกะ เพรา ผัดกะเพราเนี่ยค่ะ รู้ไหมคะว่าขั้นตอนการที่ อ่า เทน้ำมันลงไปเพื่อให้มันร้อน แล้วก็ไอ้ตอนที่เอากระเทียมเจียวกับพริกลงไปผัดคั่วกันเนี่ยแหละค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะมันฉุนมาก คือหนูอะเป็น เป็นคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นโรคอะไร หนูก็ยังอดจามไม่ได้นะคะ เพราะตอนเนี้ยมันฉุนมากเลย แต่มันก็สามารถบ่งบอกได้ถึงความ อร่อย นะคะ ผัดกะเพราถ้ามันมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันน่ะ เราจะสามารถรู้ได้เลยว่า อันเนี้ย ผัดกะเพราจานเนี้ยอร่อยแน่นอน อา มัน จะต้องฉุน
อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม อ๋อ ต้องมีกลิ่นฉุนแบบ ฉุนแรง ใช่ไหมคะ เราก็จะมั่นใจได้เลยว่า อันนี้แหละคือความถูกต้องแล้ว แล้วไม่แน่ใจว่า กระเพราที่บ้านคุณเนี่ยใส่ถั่วฝักยาวไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ อร่อย เอ๊ กระเพราบ้านหนูอะค่ะ มักจะชอบ ใส่ เขาเรียกว่า หัวหอมใหญ่อะค่ะ แล้วก็มีถั่วฝักยาวบ้างในบางครั้งนะคะ แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลย เขาเรียกว่าพริกหยวกอะค่ะ พริกหยวกอะคือเป็นอะไรที่หนูอะชอบกินมาก เวลามันมาอยู่กับหมูในผัดกะเพราอะค่ะ มันจะดูอร่อยแล้วก็เผ็ด ๆ จี๊ดจ๊าดดีอะค่ะ อันเนี้ยหนูชอบเลย ชอบมากเลยส่วนตัวหนูอะ ชอบกินเยอะ ๆ ชอบให้คุณแม่ใส่เยอะ ๆ เลยค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม พริกหยวก อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ อันเนี้ยไม่แน่ใจว่า มีที่มาจากที่คุณแม่ใส่เอง หรือว่ามันเป็นความชอบที่เราแบบไปกินที่อื่นแล้วแบบมาอ้อนคุณแม่ว่า "เฮ้ย เวลาทำใส่ให้หน่อย" อย่างเงี้ยค่ะ
อา